Come dire so-so-so sono cifre sono cifre piccole, no, però tu d-de-de devi devi moltiplicarle per insomma pe-pe-pe per il tempo, no, e-e-e fare diciamo una cosa un bilancio annuale, no, e vedi che sono
Certo, sì, sì. Mh-mh.
sono cifre un po' cospicue, no. Sì, e allora è più facile anche ehm, cambiare queste abitudini. Tu invece cosa
Certo, sono importanti, certo. Mhmm, certo. No, io per esempio, ehm, sulle cose sulle quali tento di di risparmiare, sicuramente sono magari le uscite ecco, quello sì o le volte in cui, ehm, per esempio vado a cena fuori o vado in giro fuori, quello è già un buon risparmio effettivamente. Per cui pre esempio tento di non esagerare mai troppo. Per esempio se in settimana, vado una volta, tento di non andare mai più di una o massimo due volte, ehm, fuori, ehm, in generale, quindi per aperitivi o cose di questo genere. Eh, eh.
Ah. Certo. Sì, anche quello là, certo. Certo. Mh-mh. Eh si, beh anche perché certo, anche perché sai quando vai-va-vai vai al ristorante poi alla fine con quello che spendi ci fai ci mangi tre quattro giorni a casa. Eh si.
La spesa di una settima Esatto, esatto. Quindi, che s quello sì che è un gran risparmio perché davvero mhmm, ma in quello sono abbastanza brava, e devo dirti, ehm, riesco anche bene a, uhm, a regolarmi, a
Eh si. A a perse a perseverare.
Sì, ma senza neanche farmi troppi calcoli effettivamente, c'è già di mio naturalmente, riesco a, mhmm, ad essere brava in questo. Oppure nello shopping, quello sì, quello sì, perché per esempio sai, uhm, prima di acquistare qualcosa, davvero mi faccio delle domande, e mi chiedo se davvero sia proprio indispensabile, ecco.
Certo, certo, certo. Che mi serve certo, una cosa si indispensabile, è vero, è vero. Questo qui è è l'at è l'atteggiamento giusto.
Esp E tante volte mi dico esatto, mi dico che probabilmente quella cosa, mhmm, non è così prioritaria per me, e quindi potrei anche posarla Esatto. Quindi senza neanche farmi dei calcoli o delle proiezioni future, io probabilmente già faccio un sacco di saving. Così, uhm, proprio già in in, come dire insito.
Che fa Soprassiedi e quindi soprassiedi, certo è vero, è vero. Eh si. <chuckles> Capito. Sì, sì, no ma io pure, io pure sono sono un-un, uhm